2 dil bilmek aidiyetini nasıl değiştirdi?
Hımm. Yani, biraz azaltmış olabilir, yani, iki taraftan da çünkü, hani, Türkiye'de doğup büyüdüm. Eee, son 2 senedir de yurt dışında yaşıyorum. Eee, yani, Varşova ve Barcelona, ya, şu Varşova'da yaşadım, şu anda Barcelona'da yaşıyorum. Eee, İspanyolca, böyle, müthiş müthiş konuşmuyorum ama, eee, o tarafta İngilizcem her zaman iyi oldu. Dolayısıyla, o tarafta, hani, daha çok, böyle, işte, Amerikan televizyonu Amerikan müziği, İngilizce müzik o taraflara maruz kaldım. Dolayısıyla, biraz o tarafta da, yani, ha, o tarafta yaşamadığım için ne o tarafa, böyle, ait olabildim ne de, böyle, Türkiye'ye olan, ımm, a bağlılığım da biraz azaldı, eee, diyebilirim. Eee, bende öyle bir etki yarattı aslında.
Öyle mi? Hı hı. Hı hı. Tamam. Hımm. Anladım. Anladım, aslında, yani, yurt dışına çıkarken, eee, İngilizce bilmek birçok ü ülkede, hani, konuşuluyor olması açısından belki ilk aşamada bir avantaj oldu. Belki Varşova'da birçok açıdan işini gördü. Eee, belki Barcelona'da da aslında belki, iii, İngilizceyle birçok şey halledebiliyorsun. Eee, ama, eee, İspanyolca çok, ııı, henüz belki başındasın ya da çok iyi olmadığını söyledin. Peki, sence, eee, avantajları mı dezavantajları mı daha çok? Yani, bu aidiyet sence, eee, bir dezavantaj mı? Eee, diğer taraftan başka avantaj dezavantajlarını nasıl değerlendirirsin?
Aynen öyle. Doğru. Ya, aidiyet aslında bence bir dezavantaj değil ya. Aslında bir avantaj yani. Eee, hem o tarafta, eee, senin o o tarafta kalabilmen için, topluma uyum, eee, sağlaman için, ne bileyim, eş dost, eee, edinebilmen için, eee, işini halledebilmen için, eee, ya da kültürü, böyle, daha iyi anlayabilmen için. İşte, biriyle tanışırsın ve sana, işte, ne bileyim, bir hikâye anlatır, eee, bir, eee, muhabbet anlatır. O tarafta, eee, daha ait hissedebilirsin. Tabii, bir taraftan da, hani, iii, iii, senin nereden geldiğin ve, eee, aslında o gittiğin toplumun sana uyuyor mu, uymuyor mu. Mesela, yani, işte, Po Polonya'ya hiç ait hissetmedim, yani. Çok alakasız benimle. Hem benim, ııı, doğup büyüdüğüm toprakla alakası hem de benim kendi kişiliğimle de pek, eee, ııı, çok alakası da yoktu yani. O yüzden o tarafa, böyle, bir aidiyet hissemede hissedemedim açıkçası, mesela, emm.
Hı hı. Evet. Hı. Hıı. Anladım. Yani, dolayısıyla, aslında sadece dil tek başına aidiyet sağlayan bir unsur değil senin için. Öyle anlaşılıyor. Hı hı.
Doğru. Benim için değil. Benim benim için biraz değil. Eee, ama öbür taraftan da mesela, hani, şey, eee, nereye gitmiştim? Ha, mesela, Saraybosna'ya gittim, mesela. Dilini, yani, Boşnakça bilmiyorum. Eee, ya da, eee, Sırpça ya da Hırvatça da bilmiyorum ama bilmiyorum, garip bir şekilde ait hissetmiştim ya. Çok, böyle, eee, huzurlu bir yerdi, bilmiyorum, eee
Anladım. Tamam. A! İlginç. Hımm, peki, eee, yani, Türkçe doğup büyüdüğün yer olduğu hâlde oradan da çok aidiyet hissetmediğini söyledin. Şu an, eee, kendini bir yere ait hissetme konusunda senin için en önemli, eee, şey nedir peki? Ne seni ait hissettirir sence?
Hı. Hı, beni ne ait hissettir? Eee, güzel bir soru. Aslında kendime de sorduğum bir soru bu, yani, a açıkçası. Ne hissettirir? Bir, eee, işte, hava hissettirir, insanlar hissettiriyor. Eşim, dostum ve etrafımdaki insanlar hissettirir. Genel olarak toplumun yapısı belki biraz hissettirebilir mesela, yani. Ne kadar tanıyorum, ne kadar biliyorum, eee, ya da ne bileyim, toplum beni ne kadar içine alıyor aslında. Eee, biraz o o önemli. Mesela, hani, o yabancı kavramı var. Polonya'da vardı mesela, hani. Nereli olduğunun hiç önemi yok, yani. Polak değilsen yabancısın ve çok hoşlanmıyoruz. Eee, yani, ırkçı bir yerden değil, eee, eski, kapalı olmasından, eski bir Sovyet ülkesi olmasından dolayı. Eee, çünkü, hani, dünyaya kapalıydı, hani. Eee, yabancı yoktu, yani, hani, eee, o tarafta, işte, Avrupa Birliği'ne girmesi falan filan. Ha, yabancı biri var, hani, böyle, eee, kim bu, eee, yani, insan, gibi bakılıyor o tarafta. Eee, işte, dediğim gibi, evet, topluma as ait Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
Hıı. Güzel. Hıı. Anladım. Hıı. Ha, açık değiller. Anladım. Hı hı. Hıı. O da aidiyeti zorlaştıran bir şey sonuçta. Kapalı bir ülke olduğunda, eee, sen istediğin kadar dâhil olmaya çalış, eee, ama diğer taraftan o tarafın seni belki dâhil etmek istememiş. Sen derken, yani, Pol Polonyalı olmayan herhangi birine, eee, o noktada tabii aidiyeti zorlaştıran bir şey. Peki, eee, İspanya'ya baktığında biraz daha Akdeniz ülkesinin verdiği belki sıcaklık, işte, ikliminin avantajlı olması, insanların daha belki samimi olması, bu noktada aidiyetini daha olumlu etkiledi mi?
Evet. Doğru. Aynen. Evet, daha rahatım mesela. Aidiyet daha ait his t tamamen tabii ki ait hissetmiyorum. Çünkü o o tarafta e ö e, hani, o kafamda böyle bir fan eee, fantezi yoktu. O gideyim ve oraya ait olayım diye ama. Eee, daha rahat tabii ki insanların daha, eee, bize yakın olması, açık olması. A, işte, ya, Türkiye'ye gittim biliyorum. A, iyiydi falan, güzel. Eee, tadına bakılması, eee, çok hoş aslında. O tarafta yemeklerin iyi olması, eee, ne bileyim insanların güler yüzlü olması, eee, o taraf etkiliyor yani. Diyorsun ki evet, ımm, ve huzur da olunca böyle işte kimse kimseye karışmıyor, onu yapmıyor. Ha, tam ben biraz daha Barcelona'da biraz daha kaotik, daha turistik bir yerde yaşıyorum ama yine de o anları bulabiliyorsun. Yani, mükemmel bir, eee, hani, nasıl diyeyim, nüfus yoğunluğu yok sonuçta. Belli yani, 3-5 bir yerde var o kadar. Onun dışında sakin bir yer yani. Eee, onlar beni etkiliyor diyebilirim.
Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Hı hı. Evet. Hımm. Senin t senin, tarafından da aslında uyumlanma isteği de, eee, bir yerde belki de yüksek. Sonuç olarak, eee, İspanyolca bilmiyor olsan bile, işte, İngilizce konuşarak, eee, dâhil olmaya çalışmak belki bir yerde daha sosyal olmak. Çünkü, eee, bir taraftan da farklı bir ülkeye gittiğinde, eee, o, alışma süreci, aidiyeti arttırma isteği giden kişi tarafında olan bir şey. Sen de o noktada belki o aidiyet hissini güçlendirmek için birçok girişimde de bulunuyorsundur. Peki, eee, sence, eee, orada senin, eee, yine İspanyol olmayan tanıştığın kişilerde aidiyetle ilgili bir kaygı ya da ait olma hissiyatı, ya, başka kültürlerde de var mı? Ne gözlemliyorsun bu konuya bakış açılarıyla ilgili?
Hıı. Hımm. Imm, çok fazla gözlemlemiyorum açıkçası. Emm, bir de, eee, İspanya özelinde değil ama genellikle belki Avrupa özelinde olabilir. Eee, bir, eee, aidiyet hissi arasalar ya da aramasalar bile o tarafta toplumun kabul edişi diğer yabancıları, daha kolay oluyor sanki bilmiyorum. Eee, şeyle mi artık bir, eee, pasaport muhabbetiyle mi ilgili bile bilemiyorum ama bir, eee, şey seziyorum. Yani o taraftan. Hımm, hani, var bir şey. Eee ona, ımm, tam böyle a isimlendiremesem de ırkçılık değil. Iıı, tam böyle ırkçılık diyemem. Nefret de diyemem buna. Ama, ııı, bir şey var hani, hımm, yani. Hani, mesela okul Yabancı görmediği gibi ya okulda bakıyorum mesela, işte, ben 2'nci dönemimi yapıyorum ben, yarı dönemde başladım. Eee, bu dönemde de işte yeni öğrenciler geldi. Eee, hatta benim için çok sosyal, ııı, biri olmayabilirim bazı anlarda. Hani, ben de o eforu sarf etmemiş olabilirim tanışmak için insanlarla ama
Hıı. Anladım. Hı hı. Tamam. Bir yabancı görme gibi bir şey mi? Tamam. Hı hı. Evet.
şey var bir gruplaşma var. Iıı, bakıyorum mesela Araplarda da
Hıı. Aynı dili konuşanlar arasında mı?
Yoo, herkes İngilizce konuşuyor, yani, hani, aaa, aynı değil, yani, işte, şey de var. Eee, Hollandalısı da var, eee, İrlandalısı da var. Eee, efendime söyleyeyim, eee, nerelisi var? İtalyanı da var yani. Ama baktığında bir iii, eee, Avrupa Birliği ve bir din kimliğinden, böyle, bir ortak yanları var aslında. Eee, o tarafa mesela şeye bakıyorum. Ben kendimi bir Türk olarak bakıyorum ve Araplara da bakıyorum mesela. Arap öğrenciler de var, kuzeylerden, işte, Tunuslu ve Faslılar da var. Onlara da bakıyorum. Yani, onlar da biraz dışarıda kalmış gibi. Eee, böyle bir hissiyat var sanki, eee, garip bir şekilde. Eee, öyle bir şey var mesela. Onlar daha, böyle, sıkı fıkı. Eee, bilmiyorum. Eee, ya, aynen. Evet, o hani
A! İlginç. Tamam. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Hımm, ilginç. Evet, biraz kültürel bir şey olabilir. Belki dediğin gibi dinî belki dinî, kültürel şeyler bir araya getirip belki ortak noktaları arttırıyor da olabilir. Emm, aslında bu, eee, çok dillilik tabii birçok konuda, eee, insanlar için fırsatları beraberinde de getiriyor tabii. E, baktığında, eee, farklı ülkelerdeki eğitim fırsatları kadar iş bulma imkânları da sağlıyor. İnsanların, eee, birçok açıdan, eee, kapıları açan bir tarafı var. Diğer taraftan, eee, tabii farklı ülkelerden, eee, belki, eee, kendi ülkesinden çıkmak için, eee, uğraş veren, kendi ülkesinde fırsat bulamayan kişilerin de, eee, iş bulmak açısından, biraz daha yeni hayat kurmak açısından avantajlı görünen bir tarafı var. Peki sen, eee, diğer taraftan, eee, farklı dillerde de İngilizce kadar avantaj olduğunu düşünüyor musun? Yani, mesela yaşadığın ülkede evet İspanyolca belki çok avantajlı olur. Mesela Almanya'da yaşayanlar artık bürokrasinin çok fazla Almanca yürüdüğünü söylüyorlar. Hani, İngilizceyle çok şey çözülemediğini, biraz kendilerinin buna zorunlu olduğunu hissediyorlar. Sen mesela İspanyolcayı da öğrenme konusunda, eee, benzer bir zorunluluk hissediyor musun? Bu olursa iyi olur, avantaj olur gibi bir yer var mı orası için de?
Belki de, belki de. Hı hı. Doğru. Doğru. Evet. Olabilir. Hımm, şöyle, tabii ki illaki var. O o baskı kendi üzerinde var ama, yani, toplum bana, "İlla İspanyolca öğren, şunu yap, bunu yap" eee, diye bir şey demiyor. Ya, tabii ki ama, hani, şöyle bir şey var. Bir Avrupa Birliği olmasına ülkesi olmasına rağmen İngilizce konuşma oranı gerçekten düşük. Eee, hani, anlam veremiyorum. Hani, Almanya'daki gibi herkes İngilizce biliyor gibi ya da ne bileyim, işte, eee, İskandinav ülkelerindeki kadar iyi konuşuyorlar diyemem İspanya için. Neden bilmiyorum. Eee, a, tabii ki öğrensen illaki, hani, yaşadığın yerel dili öğrenmek, eee, çok iyidir. Yani, bu tarafta da burada kalmayı planladığım için, eee, e, tabii ki illaki öğren. Ha, mesela Katalanca öğrenir miyim? Eee, Katalanca konuşuluyor daha burada ağırlıklı. Katalanca öğrenmeyebilirim. Yani, çünkü bir işime yaramayacak. Yani, belki hani öb
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Evet, hı hı. I hı. Çok fark ediyor mu?
Imm, yani, yüzde ay İspanyolca bilirsen belki %60-65 anlarsın ama çok fazla Fransızcadan kelimeler var. Ara ara böyle İtalyanca tam emin değilim ama Fransızca, İspanyolca karışımı gibi, böyle, kendine ait, böyle, farklı bir grameri, dil yapısı ve kelimeleri var aslında. Ya, mesela, yani, şey gibi ne yapacağım ki, hani? Ü kaç ki 2-3.000.000 kişi mi konuşuyor bunu dünyada? Ne işime yarayacak? Sadece Barselona, Katalonya'da işime yarar bu dil. Ama İspanyolca mesela, yani, eski bir, eee
Hıı. Dil yapısı da farklı. A! İlginç. Hı hı. Evet.
krallık. Tüm dünyada sömürgeleri olan bir yer eskiden. E, gidiyorsun, işte, Latin Amerika'da da iş bulursun, hani, kafayı kırıp oraya gideceğim dersen orada da insanlarla konuşup anlaşabilirsin, iş bulabilirsin. Ya da Amerika'da da keza yani. Eee, o tarafta da konuşulan e e en fazla konuşulan 2. dil mesela, hani. Emm
Hı hı. Birçok yardımı olabilir. Evet. Hı hı. Evet, doğru. Peki, eee, bazen de doğduğun yer değil, doyduğun yer kavramından, eee, hareketle bakıldığında senin için, eee, şu anda yeniden, eee, bir fırsat doğsa, İngilizce zaten her şekilde kapıyı açtığını düşün, eee, dünyanın başka bir yerinde bir fırsat oldu. Mesleğinle ilgili bir fırsat oldu. Eee, ama, eee, diyelim ki "Şu dil olursa eee, gerçekten, eee, fırsatlarım çok açılır." dendi ve bir dil öğrenmeye başladın. Eee, bu dil, eee, öğrenme sürecini, eee, nasıl motive olarak sağlarsın? Yani, nasıl öğrenmeye başlarsın? Ki şu an tabii ki İspanya'dasın. İspanyolcaya maruz kaldığın için belki kulak dolgunluğu da olur ama öyle bir dilden bahsetmiyorum. Bambaşka bir dil diyelim. Yani, Türkiye'deyken, hani, İngilizce öğrenmek gibi de bir süreç aslında. Hani, hiç maruz kalmadığın bir dil olduğu için belki. Eee, öyle bir şey olsa nasıl bir çalışma düzeni oluşturursun kendine?
Evet. Evet. Güzel. Hıı. Tamam. Evet. Imm, yani, nasıl normal, eee, nasıl öğrendiyse bir önce bir dil okuluna giderim büyük ihtimalle. Çünkü o tarafta yaşla galiba ya da artık umursamamaya mı başlıyorsun yoksa gerçekten, böyle, algın mı kapanıyor bilmiyorum ama, eee, o tarafta, böyle, zorunlu olarak dil okuluna giderim ve sürekli dile mal maruz kalırım o o tarafta. Eee, öyle yapmaya çalışırım. Zaten, yani, böyle, belli başlı zaten yani çok çok fark etmiyor gramer olarak bazen, eee, dil yapısı olarak. Hani, belli başlı kuralları var belli başlı dil ailelerinin, oradan alıp gidiyorsun zaten. Eee, ama çok farklı mesela ne öğrenirdim? B belki Çince öğrenirdim genç olsaydım. Hımm. Öyle bir şey yapardım ya da ne biliyim, Rusça öğrenirdim belki. Öyle daha farklı bir şey öğrenirdim.
Hı hı. Evet. Hımm. N evet. Hı hı. Hımm. Aslında çok farklı bir alfabenin bile farklı olduğu 2 tane dilden bahsettin. Peki bu bir, eee, senin için, eee, fırsat olabilir düşüncesiyle mi yoksa farklı bir dil belki farklı sosyal ortamlar da oluşturur ya da etkinlik geliştirme açısından avantaj sağlar gibi bir yerden mi bu 2 dil dür
Ha. Aynen. Hımm, ya, o fırsatı aslında yani fırsatı o ta o tarafta, yani, ha, fırsat o oluşturmak istersen, eee, isterse insanlar zaten oluşturur. Hani, bir fırsat yaratacak insan, yani Alırım bir çevirmen giderim Çin'e, hani, emm, dili bilmeme gerek yok, yani, hani, o tarafta. Ben sadece, hani, farazi olarak o örneği verdim. Hani, öğrenmek zorunda olsam 1 tane, eee, ama ı d hani, o tarafta olmayabilir de mesela şu an mesela, hani, hâlâ iş arıyorum ama İngilizcem var, "Çok iyi. İngilizcen mükemmel. Gel bakalım işe." ya da ne bileyim, eee, İrlanda'da işe bulamıyorum. O tarafta dil bilmenin, hani Evet, tabi ki illaki işe yarıyor ama o tarafta başka belli başlı beceriler de bilmen lazım. Eee, fırsatlarını
Değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet, yani, dünya üzerinde Tabii. Eee, dünya üzerinde ve İspanya'da ne kadar çok İngilizce bilen olduğunu düşünürsen tabii ki tek başına bir dilin yeterli olması çok da mümkün değil. Peki sen, eee, kendin, eee, kendindeki bir öz güven açısından ilk, eee, İngilizceni geliştirmeye başladın, işte, yurt dışına çıkma kararı verdin, belki sınavlara girdin. O süreçte, eee, genel olarak senin öz güveninde ve, eee, belki bir yerde de arka tarafta çalışan egonda ne tür değişiklikler fark ettin?
Eee, tabii. İngilizce öğrendikten sonra mı? Iıı, hımm, ııı, yani, sadece kendime güvendim ya. Sadece şey oluyor yani dünyanın, eee, o tarafta şeyin rahatlığı var. Herkesle iletişim kurabiliyorsun neredeyse İngilizce bildikten sonra. Karşındaki ne kadar az bilse de problem olmuyor. Ya da ne bileyim, başın belaya girdikten sonra, ya bir kere kaybolmuyorsun. Yani, çün dil konuşabiliyorsun, telefona ihtiyacın olmuyor. Eee, anlaşabilirsin, kaybolmazsın. Belki bazı durumlarda aç bile kalmayabilirsin. Eee, özellikle İngilizcelerini tabii ki, he şeyde Amerika'dasın ya da işte İrlanda'dasın oradasın buradasın diyelim. Eee, kalmazsın, onun rahatlığı, ooo, o oluyor insanı getiriyor ya da ne bileyim, hımm. Öyle bir farkı oluyor ya da ben konuşayım, şunu yapayım.
Evet, iyi bir noktaya geldikçe. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Dünyanın her yerinde yaşayabilirim, ayakta kalırım, ııı, hayatta kalırım, ııı, kendimi, eee, deva eee, hayata tutabilirim belki idare edebilirim gibi bir yerden. Eee, gerçekten çok önemli bir yetkinlik tabii, aidiyeti de mutlaka bir yerlerde, eee, pekiştiriyor da olabilir ama biraz da tabii, kişinin bakış açısıyla da ilgili bu aidiyet konusu senin de söylediğin gibi. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum.
Evet. Aynen. Aynen. Doğru. Aynen öyle. Değil mi? Evet, benim için de öyle, çok teşekkür ederim dinlediğin için.
Yeniden görüşmek üzere.
Görüşürüz.